Isso, sou irmã mais nova, né. E todo mundo fala que geralmente isso é coisa de irmã mais velha, né.
Uhum. Sim, <chuckles> muita gente
<chuckles> Infelizmente não, infe eu queria, né, eu queria ter trocado de lugar, mas infelizmente não não rolou comigo.
Sim. Muita gente fala que acaba que o o irmão, não é, mais velho que no caso foi o 1°, o primogênito, acaba sendo hum, privilegiado em muitos pontos, né, como às vezes ajuda de custo, ajuda, eh, enfim, ajuda para construir uma casa, ali, acaba sendo privilegiado. Você sente que sua irmã tem privilégio, ali, com com sua mãe?
Aham.